Mhm. Das stimmt. Und, äh
Sowas, also, das, äh, ist das solche Kosten sind halt immer so 'n ich sage mal, so 'n Schlag in die Magengrube, wenn da der Brief kommt und man sieht: „Oh ne, das sind schon wieder 100 € mehr und diese diese diese 800 € noch was, die das dann am Ende kostet, sind schon, ja, eigentlich das Doppelte von dem, was ich am Monat zur Verfügung habe.“
Mhm. Verstehe ich total. Wie ist das denn, äh, deine Frau geht auch auch arbeiten oder deine Partnerin?
Ja, die geht auch arbeiten.
Und, äh, habt ihr Kinder?
Nein, noch nicht.